مع تغيرات ال الزمن وكده، تفتكر إزاي الsocial media غيرت طريقتك في الاكتشاف؟
آه طبعًا، غيرت كتير جدًا يعني يعني أنا مثلًا لما أحب أشتري حاجة دلوقتي غير زمان. زمان لو كنت عايز أشتري لبس أو حاجة مثلًا، على سبيل المثال، كنت أنزل بقى المحلات بتاعة اللبس، أنزل روكسي، أنزل العتبة، أنزل أي مكان، أبتدي أبص أو أخش المحل ده وأخش المحل ده، وأبتدي أدور وأشوف إيه الخامة وأشوف إيه المناسب، وما فيش قدامي غير إن أنا أنزل المحلات. دلوقتي لو أنا باتكلم مع حد زميلي وجبنا سيرة القميص أصلًا أو البنطلون، بالاقيه طلع لي قدامي على الFacebook، بالاقي بقى اتملى. آه، بلا
إمم. إمم. بالضبط. آه، آه، عشان الAI دلوقتي بقى شغال مع التليفون، وبيسمّع أنت بتقول إيه وكده.
بالضبط، ألاقي الدنيا بقى إيه جاب لي قمصان من الدنيا كلها. إيه رأيك، يعني زي ما بيقولوا، يكون التليفون بيقول لي إيه رأيك في ده، مش أنت كنت عايز تشتري قميص، بُص كده شوف ده، إيه رأيك في. أبتدي بقى أبُص وأدور وبتاع. فالطريقة اختلفت، يعني باخش بقى على المحلات اللي أنا كنت باروحها على رجلي دي، وأمشي، و وأركن العربية بقى في جراج وأتمشى وكده، لأ، الموضوع بقى أسهل كتير. يعني دلوقتي باخش على الbrandات دي، على ال على صفحاتها على الSocial Media، سواء Facebook أو Insta، آه، وأبتدي أسيرش وأشوف الحاجة. ولو الخامات كلها بقى معروفة وكده، يعني خلاص أنا متعامل مع المحل بقى لي فترة، فمش هاقلق من ناحية الخامة أوي، فهابتدي.
بالضبط، إمم. الSearching يعني، إمم. طَب وإزاي طيب لو هت يعني مثلًا لو محل جديد أو مثلًا online brand جديد طالع لك، والّا أنت ليك brands مثلًا معينة يعني بتعرف الخامة منين، تحب إيه أكتر؟
آه. لأ، هاقول لك. آه، دي بقى لو brand جديد، لو حاجة جديدة طالعة، بيبقوا منزلين ساعات ميزة حلوة أوي، اللي هو يقول لك أنا هابعت لك الحاجة، ولو معجبتكش ادفع فلوس الشحن بس. فأنا باحسبها بقى اللي هي إيه، اللي هي زي كأني نزلت، لفيت شوية، شربت حاجة ساقعة والّا بتاع، والّا بنزين العربية حتى. فهو ب آه، بيجيب لي الحاجة، والله باشوفها، معجبتنيش، باقول له خلاص، روح بيها تاني. تمام. عجبتني، باخدها وباشتريها، وزي الفل. يعني أنا بقيت.
إمم. إمم. بالضبط، آه، آه. إمم. وكمان أحسن كوقت وكده.
جدًا، يعني بتبقى توفير رهيب في موضوع ال الوقت ده. آه، يعني، وفي ميزة تاني بقى عايز أقول لك عليها. امم، في حاجات يعني كنت باتعذب أوي زمان، بعيد عن اللبس بقى، عشان ألاقيها مثلًا. يعني مثلًا في نوع، هأقول لك، يعني في مثلًا نوع من أنواع الوصلات مثلًا بتاع الموبايل، مثلًا لو عايز وصلة AUX مثلًا Type C، دلوقتي هلاقيها بسهولة أوي على النت، هاخش هتطلع لي.
إمم. إمم. زي إيه مثلًا؟ آه. زمان كنت بتلف الدنيا كلها.
زمان بقى كان يقول لك: "روح عند محمود المميز اللي في شارع مش عارف إيه، اللي فين، ده هتلاقي عنده الوصلات دي." وتروح تقول لك: "لأ والله، ده خلص." هتروح بقى، ويبعتك عند، يعني مثلًا تكون في فيصل، يبعتك عند حد في مصر الجديدة. تكون في مصر الجديدة، يبعتك عند حد في مدينة نصر. تمام. فكنت، آه، تدب مشاوير بقى كتير، تمام، عشان خاطر تلاقي حاجة أنت عايزها ومزنوق فيها. دلوقتي، مجرد إن أنا باخش على الSocial Media، أشوف، أكتب بس في الSearch كده، تمام، أنا عايز كذا أو محتاج الحاجة الفلانية، ياه، تمام، تطلع لي. وأقارن في الأسعار، آه طبعًا، وأقارن في الأسعار وأشوف إيه اللي بيوفر عليَّ لأ، الموضوع اتغير عن زمان طبعًا كتير جدًا.
إمم. خلصت، إمم. أيوه آه. تلاقي منها كتير. إمم. إمم. طَب وإيه أحسن حاجة مثلًا بتsearch فيها أو كده يعني مثلًا إيه أكتر حاجة من الSocial Media بتsearch عليها مثلًا؟ TikTok ،Instagram ،Face كده؟
هاقول لك، يعني على حسب الحاجة اللي أنا بادور عليها، يعني مثلًا لو طالع رحلة مثلًا مع زمايلي وعايز مثلًا حد كويس وألاقي عليه تقييمات مثلًا في الصفحات بتاعته وكده، وعايز شركة مثلًا سياحة أو مكان بيقدم إن هو بيطلّع الرحلات دي هابتدي آه ينظم لي السفر، ب بابتدي أخش على Facebook بقى أشوف صفحات أكتب مثلًا إيه، لو أنا عايز أروح أ شرم مثلًا، رحلات شرم، رحلات الغردقة، رحلات السخنة، بيبتدي يطلع لي صفحات كتيرة أبتدي أبُص على التقييمات بتاعتها وال وإيه ال آراء الناس فيها؟ وهل الصفحة قديمة والّا لأ؟ آآ إيه المصداقية بتاعتها مع الناس؟ في شكاوى اتكتبت واتمسحت؟ في حد شتمهم مثلًا؟ قال لهم حاجة؟
امم. لما بينظموا لك السفرية يعني، امم. امم. طَب وبتعرف منين؟ ما هو ممكن يعملوا delete للmessage أو للcomment أو يعملوا له hidden للcomment وكده.
ال لو هي صفحة شغالة على طول بوستات وكده يعني بتنزّل على طول بوستات بشكل على طول بابتدي أقعد على الصفحة كده شوية بالاقي بقى تعليقات الناس إيجابية، ممكن تعليق سلبي ألقطه على طول، آآ بتبان لو الصفحة قديمة برضه بتبقى يعني تعليقات الناس الإيجابية بتبقى موجودة، وبابتدي أخش على صفحاتهم أشوفها معمولة من قد إيه، ما هو ممكن فعلًا يعملوا أكونتات fake أو يعملوا حاجة زي دي، فعلًا بتحصل بس لو دخلت على كذا account كده لقيته يعني بتاع ناس فعلًا وعنده صحاب ومش مش account fake أو حاجة.
امم. بالضبط آه. امم. يعني اللي هو أ active على طول.
active بس وباحس بقى إن إيه، الموضوع خلاص دخل في حِتّة ثقة، ده نوع مثلًا باخش له، الFacebook، في برضه لو أنا عايز أشوف صور بقى لأماكن مثلًا، مطعم معين عايز أشوف الصور بتاعته من جوّة وكده، الInsta بيساعد في حاجة زي كده يعني بيساعد إن أنا لما
امم. طًب و امم. امم. بتكتب إيه مثلًا على الInstagram مثلًا؟
باكت باكتب ال المو اسم المطعم أو ال بتاعه بيبقى هوعاملين له زي hashtag
لو أنت عايز تجرب حاجة جديدة.
لو أنا، آه، عايز أشوف بقى الحاجة الجديدة دي، عايز أشوف الصور بتاعته، إيه الview بتاعه، إيه الموقع وكده، فكل تطبيق بيبقى ليه المميزات بتاعته. لو لو برضو عايز أشوف يعني مقارنة ما بين منتجين أو حاجة زي كده، على الYouTube بقى باشوف الحاجات دي، بتبقى موجودة، إن ناس كتير من المؤثرين بيجيبوا منتجين مثلًا ويعملوا لهُم مقارنة بين نوعين موبايل، بين كده، بتبقى حاجات مفيدة وكويسة برضو.
إمم. بالضبط، إمم. طَب أنت شايف ال الsocial media، آآ، ليها أثر على شغلك أو هوايتك أو كده، والّا ملهاش خالص؟
لأ طبعًا ليها بت بتأثر، يعني الSocial Media مع الشغل عندي، بت باستخدمها في الشغل بتاعي، إن أنا بانزل عليها حملات توعية. أنا شغال مثلًا في مجال المَيّة، بانزل عليها حملات توعية للمَيّة، ب بادي فيها معلومات عن الشغل. آآ، ب صفحات مثلًا اللي بيبقى فيها أطفال، بابتدي أشير مثلًا آآ، إزاي الأطفال ي يهتموا بالمَيّة، وإزاي يعرفوا قيمتها. عن طريق الشغل، اللي هو المجال اللي أنا باعرض شغلي على الSocial Media. إزاي لو من ناحية تانية، اللي هي آآ، باستفاد منها بقى، باخد معلومات أو باخد data من الSocial Media. آه، باستفاد. يعني ساعات في مواقع مثلًا أرصاد، أو مواقع آآ، بتقول حالة الجو دايمًا، وباتابع لحظة بلحظة في مختلف المحافظات. دي بتنفعني إن أنا أخد منها معلومات على طول مباشرة، وبتنفعني في شغلي كتير.
إمم، إمم. إمم. إمم. إمم. طب وهل بتدخّل في شغلك الAI مع الsocial media، والّا بتعتمد شكل مثلًا جزئي على الsocial media؟
ال ال الAI مش دخل في الشغل بتاعي أوي في كل حاجة، بس ممكن، آآ، يعني أستعين بيه لو فيه حاجة اتزنقت فيها أوي، و وعايز أسأله مثلًا على حاجة معينة في الشغل، ممكن. بس بابتدي دلوقتي برضو معنديش ثقة فيه بنسبة 100%، باضطر إن أنا أsearch تاني على المعلومة اللي هو اداهاني، وأتأكد إذا كانت صح والّا لأ، بالذات لو مكتوبة بالعربي. يعني لو أنا بsearch بالإنجليزي في الAI يعني دقة المعلومة بتبقى حوالي 90%.
امم، آه، بالعربي مش بيكون أوي، امم، مضبوط.
آه، بالعربي بتبقى حوالي 60، يعني 60، 65%، بتوصل ل70% بالعافية، وبيبقى فيها غلطات يعني شوية كتير يعني. فباضطر إن أنا أsearch تاني و، وارجع أتأكد من معلومة. فبتبقى حاجات يعني إن هو بيسهل عليا إن هي ال بيديني المواقع اللي هو جاب منها المعلومة يعني، فبيسهل عليا شوية.
امم. طب وأنت شايف إن المؤثرين ليهم تأثير على الsocial media وبيفيدوهم والّا بيضروهم؟
ده وده، يعني ليهم حاجات إيجابية وليهم حاجات سلبية. الحاجات الإيجابية لما يعرضوا الحاجة بمصداقية، ويبقوا عارضين فعلًا الحاجات اللي هم بيعرضوها، سواء كان منتج بقى أو أو مكان أو مطعم، أيًا كان اللي بيعرضوه إيه، بيكون فيه مصداقية.
زي إيه؟ ساعات مثلًا بي ساعات مثلًا بي يعني بيعملوا عن marketing مثلًا لمطعم وكده على الsocial media، اللي بينزل لهم حاجة، واللي بينزل لنا احنا ك ك كcustomer عامةً أو كده حاجة تانية خالص.
آه. بالضبط، تمام، فهو دي بقى المصداقية اللي أنا باكلمك عليها إن هو إيه؟ يكون الحاجة اللي بيعمل عليها إعلان أو كده، أو بيأثر في الناس فيها، هي هي الحاجة اللي الراجل ال اللي أنا أما أنا أروح المطعم هالاقيها موجودة، تمام؟ ده هيديني مصداقية إن أنا هاتابع الشخص ده. لو رحت مرة واحدة بس، وملقتش الحاجة، أو لقيتها متغيرة، خلاص شكرًا، أنا مش هاثق فيك تاني.
بس زي ما في ناس على الsocial media سلبي، في ناس إيجابي اللي هُم بتوع زمان، اللي هُم معروفين على الsocial media من زمان، زي ممثلين أصلًا معروفين على الsocial media مش أي حد فتح account على الsocial media وطلع قال لك أنا مؤثر للsocial media وكده بقى مؤثر. يعني فيه ناس آآ كويسة. ممكن تحكي لنا عن ناس الكو تحكي لي على الناس الكويسة وكده؟
آه. بالضب آه، يعني أنت جبت سيرة الممثلين، يعني داليا البحيري مثلًا عاملة، عاملة صفحة على ال الsocial media وبت بتدي ساعات معلومات، وبتقول أنا جربت وعملت، ورُحت هنا وجيت هنا، تمام، وهي فعلًا ثقة، ممكن يعني ما بتضرش حد بالمعلومات اللي قالِتها، لإن هي ليها سمعتها ال السابقة في مجال التمثيل وكده.
بالضبط، عشان ليها جمهور وراها، فماينفعش تكدب على الجمهور..
وليها جمهور، فدي بس برضه يعني الواحد ما بيضمنش ال ال الحاجة بنسبة 100% ليه، لإن الفلوس بتغير، يعني ممكن لو حد دفع لها فلوس زيادة ممكن تغير رأيها برضه، تمام، الفلوس ممكن ليها سحر كده تأثير إنها بتغير أي حد. فبرضه يعني هي الثقة آه موجودة، بس يعني مجال ال الدعاية أو كده ليه سوقه، وإن هو ممكن يحتمل إن الحاجة تبقى كويسة أو
إمم. طَب وتفتكر الن الن الناس اللي هُم اللي وراهم جمهور وكده على الsocial media، ممكن فعلًا ي يخسَروا جمهورهم م عشان الفلوس أو كده؟
هُم مش بي مش بيخسَروا يعني، مش بيخسَروا أوي يعني، هي بتبقى حاجات إيه، تريكّات بسيطة كده، يعني مثلًا يعمِلوا حاجات عن عرْض موجود في المحَل الفُلاني وبتاع وكده وأول ما الناس ترُوح يقول لهُم آه ده كان 100 عرْض و وللأسف والله خِلصوا فاهم، آه limit هييجي بقى
آه limit إمم، وطبعًا ولا في limit ولا أي حاجة أو بيبقى limit على قد الفلوس اللي هي خدِتها بالضبط. <laughs>
آه وهو أصلًا ما فيش <giggles> بالضبط كده، تمام، فهو هنا يعني إيه ال يعني بيلعبوا لعبة ذكيّة شوية، ال اللي بيبقى وراهم جمهور أو وراهم حد إن هو بيبقى متّفق مع المطعَم أو المكان إن هو برضه ما يخسّروش الناس تمام، إن هو ييجي يقول له كحاجة مقنِعة آه، كان كان في limit والله عشان خاطر الفنانة والحد المشهور ده 100 وجبة مثلًا آآ آآ 100 قِطعة من الحاجة اللي أعلنِت عليها
إمم. إمم، إمم. بس يقولوا في الإعلان اللي هو أول مثلًا 100 مش ترُوح هناك بقى وبَعد الزحمة وكده تت تتصدِم من ال اللي ما فيش إنهُم حرفيًا إمم.
آه، آه، ما هي بتبقى كده بس اللي هي إيه، بتبقى أرحَم من إيه، من إن أنت تاخد حاجة وتجرُبتها تبقى أوحش يعني، وبتبقى يا كده، كده أنت عايز تجرّب المكان وعايز ترُوح يعني، فإيه، بتعدّي، بس هي دي ال دي النقط الوحي يعني ال اللي أنا باشوفها اللي هي ممكن بيقَعوا فيها أو التريكّات اللي ممكن يُقع فيها حد مشهور يعني.
بالضبط، آه. بس أنا شايف أحسَن إعلانات على الsocial media مثلًا زي حد موثوق مثلًا، زي مثلًا ما عمرو دياب مثلًا عامل أغنية وكده، و و cola اشت اشترِت منهم الأغنية وخلّتها تغنّيها في الإعلان بتاعهم، ده ولا ليه تأثير عليك ولا أي حاجة، بس هو بيزيد بس م من الmarketing بتاع cola. أنت شايف إن ده كويس والّا؟
امم. آه، آه، بالضبط. آه، لأ، طبعًا، يعني ده، آآ حاجة يعني أخَدتها في مجال الدراسة وكده، اللي هي الصورة الذهنية بتاعة المنتَج أو كده، إن هي لازم تبقى موجودة قُدّامنا كده، وقُدّام أي حد بيشتري، تمام، ب بصورة كبيرة يعني، أنا أنا لو طُول ما أنا شايف قُدّامي علامة Coca Cola، Coca Cola، Coca Cola في كلّ مكان كده، خلاص مش هتغيب عن بالي، لكن لو غابت، و وكمان هم زوّدوا إن خ خلّوا تأثيرها مع حد مشهور زي عمرو دياب كمان، لو غابت بقى خالص، هانساها، وأبتدي أشوف Pepsi، أشوف شويبس، أشوف مش عارف إيه.
امم. هتنساها. امم. بالضبط، وهتشوف مثلًا زي زي الحاجات اللي هي بتاعة زمان، سبيرو سباتس، والحاجات اللي هي بتاعة زمان، اللي هي ما عملِتش إعلانات بطريقة كويسة على الsocial media فما قدرِتش تنجَح زي الناس اللي عملِت إعلانات على الsocial media
آه، بالضبط. وراحت نس بالضبط، يعني شويبس جات فترة كانت عالية جدًا، تمام، وبَعد كده نزلِت تاني، وبعد كده رجعِت. فهو طبعًا الإعلانات أو التسويق، التسويق بيفرِق، بيفرِق كتير جدًا في الموضوع ده.
عمّالة بتتنسي. امم. طَب وأنت شايف إيه أحسن حاجة Marketing بتتعمل على الSocial Media؟ بتشوف إيه أكتر حاجة فعالة TikTok، Instagram، YouTube، Twitter، Face، إيه أحسن حاجة بتشوف عليها Marketing كويس؟
آآ، آآ، كل كل المنصات ال اللي كده ممكن يبقى فيها استخدامات حلوة يعني، الYouTube بيبقى حلو جدًا في المقارنات، وال وإن هو بيعمل مقارنات ودعاية كده كويسة برضو للمنتجات، ده ليه استخدامه، أو إن هو يعرض إمكانيات المنتج نفْسه، تمام؟ يعني ده بيبقى كويس في الحتّة دي. الFacebook وكده في التفاعل بقى بتاع الناس، وإن هو يلم Followers كتير، أو يلم مجموعة كبيرة، ده بيبقى جزء تاني. الInsta وكده لو حاجة بقى هاعرض عليها صور، هاعرض عليها، آآ، يعني فيوهات للمطعم، لحاجات زي كده، بيبقى كويس في الموضوع ده.
امم. امم. طَب أنت شايف ال ال السن ليه علاقة بالSocial Media؟
آآ دلوقتي لأ، يعني السن، ممكن الناس الكبيرة أوي في السن يعني إيه، ما بتعرفش تتعامل أوي، مع إن أغلب الناس بقت خلاص يعني موجودة، مختلف الأعمار موجودة على الFacebook وعلى الInsta وعلى كل التطبيقات، بس ت بيفرق بقى إن التعامل بيبقى أقل، أو القدرة على البحث بتختلف من حد صغير والسرعة لحد كبير. يعني زي ما باقول كده بتبقى فروق فردية يعني، يعني أنا أكيد في البحث بتاعي مش زي ابني، ابني هيبقى أحسن منِّي، يعني ابني معاه الموبيل وبيبقى أحسن.
امم. بالضبط، آه. لأن هم ليهم معاهم الموبيل 24 ساعة في اليوم، وبيمسكوه Social Media وTikTok وكده.
آه. بالضبط، دي طرق مختلفة إن هو بيدوّر، وعارف إيه اللي ماشي دلوقتي، ومتابع أكتر منِّي، أنا دلوقتي ما في الشغل الصبح وبارجع وبتاع، بامسك الموبيل ساعة ساعتين في اليوم، لكن هم متابعين طول اليوم، وطول الأسبوع، شايفين إيه الجديد، فهم أكيد طبعًا كل ما السن بيصغر، كل ما الSocial Media بتدِّي نتايج أحسن معاك.
امم. بس أنت شايف الثقافة والسياسة وكده ليها علاقة بالSocial Media والّا ما لهاش خالص؟
أكيد طبعًا، لأ، آه، الSocial Media داخلة في كل حاجة، داخلة في سياسة، داخلة في اقتصاد، داخلة في كل المجالات، ليها تأثير في كل المجالات اللي باشوفها في ال في الحياة يعني، ليها تأثير كبير طبعًا، سواء بالسلب أو بالإيجاب يعني، بتدِّي أي تأثير بتديه، فهي متداخلة في كل المجالات.
امم. أنا بجد متشكر جدًا ليك على نصايحك وكلامك اللي سمعته منك.
حبيبي. حبيبي العفو على إيه؟ وأشوفك على كل خير.